Ah sì, sì, sì, sì, anche io l'ho trovata abbastanza
E poi il i metal detector mhmm, le metropolitane, cioè, per accedere ogni volta a me a in metropolitana dovevi sempre passare dal metal detector, anche la borsa, eccetera, come se fossi in aeroporto.
Mh-mh. Sì, sì, sì, vero. È, mhmm, trattata come sì, la sicurezza là diciamo non scherzano, con telecamere <chuckles> e controlli
Mh, e poi i i turisti sono trattati come non so, con tutti i riguardi, invece magari anche tante persone lì sono trattate come come dei poveracci, anche se poi sono persone normali. Ho notato anche questa cosa. Una volta ero in fila per fare i biglietti dei mezzi e tipo hanno fatto spostare tutte le persone per fare fare i biglietti a ai t che infatti ho detto: "Ma che brutto, no, poveri."
Sì. Sì, è vero. <chuckles> È vero, sì, sì. Mamma mia. Sì, sì, sì, sì. A me invece è capitato che ho perso la mia la mia giacca di jeans al al durante un un Uber che avevo preso dall'aeroporto per arrivare all'hotel. Ehm, sono ritornato in aeroporto il giorno dopo perché c'era la tra l'altro, tra le varie cose, c'è la mia SIM italiana. Ehm, poi ho scoperto che era un po' un casino per rifarla, quindi, ehm, ho detto: "Vado a fare una prova." Il mio amico cinese m'ha detto che era impossibile da ritrovare perché avevo preso un un taxi, ehm, chiamandolo sul posto, non con non con la app. Insomma, sono andato là, poi mi hanno portato alla alla centrale di polizia e si sono messi ad analizzare i filmati della security del della sera prima e hanno ribeccato il tassista e l'han mi hanno messo in contatto e l'hanno fatto venire al mio hotel. Cioè, una cosa allucinante. <chuckles> Ti avrebbero mandato a quel paese. Sì, sì, sì. Cioè, diciamo che da un certo punto di vista ehm, da un certo punto di vista vedi anche cosa vuol dire essere ripreso 24 ore su 24, però ha anche i suoi lati positivi.
Sì? E te l'ha riporta Okay. Okay. Pazzesca, sì, in Italia in Italia ti avrebbero detto: "Va bene, la giacca è persa, arrivederci pas" sì, no, per quello sono sono molto onesti. I suoi lati positivi, sì, non so se se questo lo definirei proprio un lato positi perdere la giacca e la SIM, perdere la mia privacy, l quindi quindi immagino, immagino. Va bene, Federico, ti ringrazio molto di questa chiacchierata, è stato veramente interessante. A presto.
Sì, sì, sì. Diciamo preferisco quasi un po' la mhmm, guarda, la giacca, però in quel momento era molto era molto grato di essere stato controllato 24 ore su 24. Anche per me. Alla prossima. Cia ciao.